อืม ก็ควรจะเป็นคุณลูกนะครับ ซึ่งจริง ๆ อะ เด็กคนอื่นน่ะเขาฉลาดนะ คือคน เด็กคนอื่นเขาว่ายน้ำเป็นครับ เวลามันโดนโคลนโดน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม มันจะมีคลองหมุ่ ผมว่ายน้ำไม่เป็น ประเด็นคือมันจะมีคลองหมู่บ้านอยู่ ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเนี่ยครับ เขาก็โดดลงคลองไปล้างน้ำล้างตัวก่อน แล้วค่อย เขาก็ค่อยขึ้นไง แล้วค่อยขึ้นกลับบ้าน แต่ผมไม่กล้าโดดครับ ผมก็ต้องกลับสภาพนั้นแหละ มันก็เลยโดนตี มันก็เลยแบบเป็น อืม นั่นแหละครับ มันก็เลยทำให้เราโดนมากกว่าคนอื่นนั่นอีกนะครับ
อ้าวเหรอ? ค่ะ อา ค่ะ แล้วคุณล่ะ? ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ นั่นไง ค่ะ ค่ะ อันนี้คือความทรงจำแรกนะคะ ที่พิเศษมาก ๆ คือว่าประทับใจที่ถูกคุณแม่ตีนั่นเองนะคะ สรุปแล้ว ใช่หรือเปล่า? <laughs> อ้าวแล้ว ค่ะ
อืม ถูกต้องแล้วครับ แล้วมันเป็นความสนุกวัย วัยเด็กไง หมายถึงแบบตอนเด็กอะไรแค่นี้มันก็สนุกนะ หมายถึงว่าเราแค่ได้เล่น ได้วิ่งตากฝน ได้วิ่งแบบ อ่า ล้มลงโคลน อะไรอย่างเงี้ยครับ มัน มันก็เป็นความทรงจำในวัยเด็กที่ดีเหมือนกัน ก็ ก็บางทีก็เห็นแบบว่า อ่า กองอุจจาระของวัวของควายอยู่ข้าง ๆ มันก็แอบแบบเครียด ๆ นิดหนึ่งก็มีบ้าง
อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ แล้ว จริงเหรอ เราก็แบบออกไปกลิ้งนิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ เหรอ? <laughs> อ๋อ
<chuckles> ไม่ใช่ บางทีเราลงไปแล้ว เราเพิ่งเห็นไง <chuckles>
ค่ะ อ๋อ นึกว่าตั้งใจนะคะ อ๋อ เห็นกองอยู่ตรงนั้น แล้วแบบว่า เออ น่าสนุกดีเนาะ เออ จากที่เล่นน้ำนิดหนึ่ง อา โคลนิดหนึ่ง เราไปคลุกขี้วัว ส อีกสักนิดหนึ่ง น่าจะดีไหม อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ไม่ ใช่ไหม <chuckles> โอเค แล้วนี่ไป ไปแบบกระโดดโลดเต้นกลางฝนบ่อยไหมคะเนี่ย โดนคุณแม่ตีเนี่ย?
อืม โอ้โฮ โอ้โฮ น่าจะไม่ขนาดนั้นนะ เออ

อ๋อ จริง ๆ ผมไม่ค่อยมีอาการป่วยที่ออกให้เห็นในทันทีนะ จะไม่ค่อยเกิดเท่าไรครับ ใช่ ถ้าจะป่วยนี่ก็คือมันจะเป็นอาการช่วงเย็น ๆ ครับ แล้ววันต่อมาเราก็จะเป็นไข้ อะไรประมาณนี้เสียมากกว่าซึ่งจริง ๆ ตอนนั้นผม
เราแข็งแรงนะ ค่ะ อ๋อ อันนี้เป็นไข้จริง ๆ ใช่ไหม เป็นไข้จริง ๆ ใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ เป็นไข้จริง จริง ใช่
<chuckles> หรือว่าไข้แบบการเมือง <chuckles> แบบว่าไม่อยากไปโรงเรียน อ๋อ โอเค นึกว่าเป็นไข้แบบการเมือง ค่ะ
ไม่ใช่ครับ เป็นไข้จริง ๆ <chuckles> เออ อันนี้ก็เป็นความทรงจำ ขมขื่น ๆ แต่ถ้าหน้าฝนจริง ๆ ถ้ามันมีพิเศษเนี่ย ก็จะมีอยู่ประมาณ 2 ช่วงได้ครับ มันมีช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ย ไปเที่ยวภูกระดึงกับเพื่อน ๆ ครับ เออ น่าสนใจ
อ้าว เหรอคะ ว้าว! ภูกระดึงนี่จังหวัดอะไรคะ เลยหรือเปล่าคะ?
ใช่ครับ อยู่จังหวัดเลย
อ๋อ ก ต ก็ต้องเดินขึ้นใช่ไหม?
ใช่ครับ เป็นระยะทางที่เรียกว่า น่ารักพอควรนะครับ ก็คือเหมาะสมทุกเพศทุกวัย
หลายกิโล อืม อันนี้ก็คือแบบมัน ตอนเนี้ยนึกภาพแล้วนะคะ จะไปภูกระดึงฝนตก มันต้องมีอะไรโรแมนติกแน่ ๆ เลย มีหรือเปล่าคะ?
อ๋อ มัน มันสนุกครับ มันมีทากเยอะ
อ๋อ อะฮะ เดี๋ยวนะ เรากำลังนึกภาพความโรแมนติกว่า อ๋อ ไปเที่ยวภูกระดึง ก็อาจจะมีแบบ อ่า คนที่รู้ใจไปด้วย อ่า เดินขึ้นดอยด้วยกันแล้วฝนตกมาพรำ ๆ อ้าว! ไม่ใช่เหรอคะ?
<chuckles> อืม อ๋อ ไม่ครับ ไม่ ๆ ไปกับเพื่อนครับ ตอนนั้น
เฮ่ย เรานึกภาพผิด อ๋อ! ไปกับเพื่อน ๆ
ตอนนั้น อ่า ตอนนี้ มีคนรู้ใจไหม ก็มีนะ แต่เขาไปกับที่บ้าน แล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงคนนั้นเท่าไร เราก็เว้นไว้ตรงนี้แล้วกัน แต่ว่าภูกระดึงเนี่ย มันก็ มันก็โรแมนติกกับการเดินขึ้น มันคือความสนุกกับระยะทาง 5.5 กิโล แล้วก็ อ่า ระยะเวลา 7 ชั่วโมงเนี่ย เป็นระยะเวลาที่สนุกมาก ๆ ครับ
อ๋อ โอเค ได้ อืม โอ้โฮ!

คือภูกระดึงเนี่ยนะครับ เขาจะเปิดช่วงปลายฝนต้นหนาว อา มันก็เลยจะเป็นความโรแมนติกแบบว่า
อ๋อ เราต้องเจอฝนตกบ้าง อืม
ใช่ครับ มันก็จะเจอฝนตกบ้าง มันก็เป็นแค่ความทรงจำหนึ่งในช่วงหน้าฝนที่ผมรู้สึกว่า เอ่อ มัน มันก็เป็นความทรงจำที่ดีครับ เป็น เป็นทริปหนึ่งที่เราคิดว่าเราเตรียมตัวดีมาก ๆ แล้ว แต่มันก็ อื้อฮือ ทำเอาขาลากนะ น่องขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับ ตะคริวกินนะ
ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อ๋อ แล้วฝนตกหนักไหมคะ แบบเวลาที่เราแบบเดินขึ้น ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ มัน มันไม่ทำให้บรรยากาศ ความสนุกสนาน ลดลงเหรอคะ? ฝนแบบตามมากระหน่ำเนี่ยค่ะ
อือ อ๋อ จริง ๆ มันก็มีครับ แต่มันก็มีเรื่องราวสนุก ๆ จริง ๆ นักท่องเที่ยว เอ๊ย เจ้าหน้าที่ เขาจะไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นตอนที่ อ่า พายุเข้า เพราะว่าจริง ๆ มันก็แอบน้ำป่าไหลหลาก น่ากลัวอยู่ครับ ก็คือจะเป็นฝนปรอย ๆ ฝนเบา ๆ อย่างเงี้ยขึ้นได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่า อา เป็นพายุ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่ให้ขึ้น เพราะว่าในเรื่องของความอันตรายเนาะ มันเป็นเรื่องของอุทยานด้วย มันก็จะมีพวกช้าง มีพวกอะไรอย่างเงี้ย เป็นเรื่องธรรมดา เป็นช้าง เป็นกวาง บางทีทางขึ้นมันแคบ ๆ เนี่ย ก็อาจจะมีได้บ้างที่ อ่า ช้างเขาอาจจะเห็นเรา แล้วเขาแบบคิดว่าเราเป็นของเล่น คิดว่าเราเป็นใบไผ่ อะไรอย่างงี้นะครับ เขาก็อาจจะเดินมาเล่นด้วย มีครับ มี มี มีป้ายเขียนไว้เลยว่า อ่า ถ้าจะเดินขึ้นภูกระดึงเนี่ยนะ ก็ให้เราเนี่ยระวังช้าง ระวังสัตว์ป่าเอาไว้ด้วย ใช่
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ <laughs> จริงเหรอ? <chuckles> โอ้ ค่ะ กำลัง ช้างป่า อ๋อ เดี๋ยว เดี๋ยวสัตว์ป่าจะมา แบบมาเป็นเพื่อนเล่นเรา มา มาเหยียบกลิ้งเล่น อะไรอย่างงี้ <chuckles> ก็ดูไม่น่าจะดี ค่ะ อ๋อ
คุณ มันมีทางบอกเลยนะ มันมีทางบอกเลยนะว่า "ไปทางขวาเจอช้าง ไปทางซ้ายไม่เจอช้างแน่ ๆ" อะไรอย่างเงี้ย คือเขาทำไว้ ใช่ หมายถึงว่ามีโอกาสจะเจอ มีโอกาสจะเจอ <chuckles>
ฮะ โอ้ อันนี้เชื่อได้จริง ๆ ใช่ไหม? ฮ โอเค โอเคค่ะ แล้วจะพยายามเชื่อนะคะ โอ้ วันนี้ก็สนุกมาก ๆ เลยนะคะแบบ เอ่อ มาฟังความทรงจำในช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะ เดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเรามาคุยกันใหม่นะคะ
<chuckles> <chuckles>

เฮ้ย! เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะคุณมีความทรงจำอะไรที่ผุดขึ้นมาเป็นพิเศษบ้างไหมคะ?
โอ้โฮ ถ้าเป็นพิเศษเลยเนี่ย ผมจะมีความทรงจำอยู่ช่วงฝนตกนี้เยอะอยู่เหมือนกันครับ ก็มีตั้งแต่แบบสมัยเด็ก ๆ ครับ ยันจนสมัยแบบ โอ้ โตเลยครับ
ค่ะ อ้าว เหรอ? ค่ะ อ๋อ ตั้งแต่เด็กจนแก่เลยนะคะ อันนี้น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ อันนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า ตั้งแต่เด็ก ๆ เนี่ยค่ะ มีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษเหรอคะสำหรับหน้าฝนเนี่ยค่ะ?
อื้อฮือ อ ใช่แล้วครับผม โอ้โฮ ต้องบอกว่าหน้าฝนแถวบ้านผมเนี่ยครับ เด็ก ๆ ชอบมากครับ เด็กบ้านนอกคอกนาทั่ว ๆ ไปเนี่ยครับ ฝนตกนี่เขาคงบอกว่า "อย่าออกไปเล่นข้างนอกนะ ฝนมันตกแล้วมันก็จะ อา เป็นไข้ไม่สบาย" ใช่ไหมครับ คือเราก็โดน ก็ฟังครับ ฟัง ๆ แต่มันมีบางครั้งบางคราวเนี่ยที่เราดันออกไปแล้ว แล้วฝนดันเพิ่งมาตก อย่างเงี้ยครับ เราก็จะสนุกกันใหญ่ไม่ยอมกลับบ้านนครับ เดินตากฝน วิ่งตากฝน เกลือกขี้คงขี้โคลน อะไรก็ว่าไป
อ๋อ เหรอ? ค่ะ อ๋อ เราฟังไหม? <laughs> อ๋อ ฟัง อ๋อ ค่ะ อ้าว ฮะ! ขนาดนั้นเลยเหรอคะ คือถ้าสมมุติว่าวิ่งตากฝนเนี่ยเข้าใจได้นะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะชอบแบบ เออ ฝนที่แบบกำลังสาดลงมา มันเย็นสบาย เหยียบน้ำ เล่นให้น้ำมันกระเด็น แต่คุณลงไปกลิ้งกับโคลนเลยเหรอคะ?
อือ